तो अ, ये बताइए कि जब आप खेलने में इतना मग्न हो जाती थीं तो आपके घर वाले अ, डाँट डा डा डाँट अ, डाँटना डाँटते थे आपको या फिर बोलते थे कि ठीक है बच्चे हैं तो खेलना ही चाहिए, प्रोत्साहित करते थे क्या करते थे? क्योंकि बचपन में हमारा अ, पहले के उम, समय में जो है ना अक्सर हमारे अभिभावक ज़्यादा खेलने का हमें मौका नहीं देते थे, है ना? हाँ, क्या होता था आपके साथ?
जी। हुँ। जी। अ, हाँ। जी। अ, नहीं देते थे जी, जी। बिल्कुल, हाँ, देखिए वैसे तो खैर हमें खेलने दिया जाता था, लेकिन होता क्या था कि अब जैसे मान लीजिए कि अ, खाना खा लिया है ना रात को खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद में खेलेंगे भई खेलेंगे सब से, है ना? सब इकट्ठे हो जाते थे मंडली बच्चों की हम, खेल रहे हैं हम अब देखिए पहले तो ऐसा ज़माना बिल्कुल भी नहीं था मतलब जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ। अ, कि भई बहुत ज़्यादा टीवी देखने दिया जाता था या कंप्यूटर थे तो रात को 1:30 बजे तक अ, 2 बजे तक मतलब देर तक जाग रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। अ, खाना खाओ, खेलो और अपने वक़्त से सो जाओ, सुबह स्कूल जाने के लिए उठना होता था, है ना? तो लेकिन जब हम खाने के बाद खेलने लगे तो वक़्त का तो पता ही नहीं लगता था हमें, फिर आवाज़ आती थी मतलब मम्मी गेट पे खड़ी होकर के आवाज़ दे रही हैं। देखिए पहले के ज़माने में तो अ, अगर आपने गौर किया हो तो पास-पड़ोस में भी जाके खेल लिया करते थे, सड़कें होती थीं गलियाँ होती थीं वहाँ भी बच्चे खेल लेते थे।
अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्क हुँ। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हुँ। <chuckles> हाँ जी। हाँ ये तो होत और अभिभावक को माता-पिता को पता ही नहीं चलता था कि बच्चे कहाँ खेल रहे होते हैं और पड़ोसी के घर में हम अ, खेल ओ केत हाँ।
हाँ तो जी। खेलते रहते थे, तो खेलने में इतने मशगूल हो जाते थे कि कब मतलब वो अँधेरा गहरा जाता था पता ही नहीं पड़ता था ,और फिर डर लगता था फिर घर जाते हुए, कि डाँट पड़ेगी अब ना, तो फिर एक-दूसरे से बोलते थे कि भई तू चल घर छोड़ने के लिए सहेलियों से ना तू चल घर छोड़ने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं जाता था किसी को छोड़ने सब खुद ही जाते थे अपने-अपने घर।
ठीक है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अ। देखिए खेलकूद तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी हॉबी होती है, बहुत बड़ा शौक होता है, वो दिन भर खेलना ही चाहते हैं। लेकिन ये बताइए कि जैसे कि आप थोड़ी बड़ी हुईं, तो क्या आपका खेल से हॉबी का अ, ब हॉबी बदल गया खेल से कुछ और जो है परिवर्तित हो गया? तो इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं कि सिर्फ़ खेल को ही प्राथमिकता आप देती रहीं कि एक उम्र के बाद ये कम हो गया?
जी। बिल्कुल। जी हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ।